Dimmi un po', secondo te come si supera la solitudine in città?
Beh, allora è è un concetto che i secondo me in in questi anni è è cambiato un po’, ehm, nel senso che sono cambiate anche le abitudini delle persone con l’introduzione degli smartphone, ehm, sop che lo vedi essenzialmente nei nei luoghi pubblici, soprattutto sui mezzi di trasporto, ehm, che proprio mi danno la sensazione di essere solo, ehm, i in quei in quei luoghi. E ti te lo dico perché essenzialmente ho cominciato a a a lavorare in città diversi anni fa, ehm, circa dicio dicio
Certo. <chuckles> Chiaro. Okay, quindi ti sei trasferito diciamo?
Sì, 18 anni fa, sì, esatto, ehm, ed era una società dove l’uso dei de di dei social network, degli smartphone, non era diffuso, ehm, e
Okay. Esatto, non non era come oggi, chiaramente.
Esa esatto, tant’è vero che c mi capitava siccome lavoravo in uno showroom, e e prendevo un tram, ehm, mi cap capitava di di vedere gente straniera con in mano la classica cartina o mappa della città
Sì. Certo. Esatto
che si avvicinava, ti chiedeva, ehm esatto: "Scusa sai dov’è" e quello; cosa che adesso è praticamente impossibile.
Consigli. Magari quello era anche diciamo un momento di connessione tra persone, ehm, era anche magari la scusa per, appunto, socializzare no, in in quel periodo.
Esatto, e soprattutto magari se erano, boh, ehm, ragazze o modelle che cercavano uno studio fotografico, ehm, quindi un po’ spaesate, e e questa cosa oggi è impossibile. Quindi io non mi sento solo adesso, però io, ehm, mi mi posso posso capire che che magari arriva, si trasferisce anche per lavoro, comunque
Certo. Certo e non conosce nessuno.
Esatto, che tu sei su un vagone della metropolitana o sei su un tram e tutti hanno la testa abbassata sul telefono. Diciamo 9 su 10.
Certo. Sì è una cosa molto comune comunque al giorno d'oggi, ehm, questa di, ehm, essere catturati totalmente da dagli smartphone e dimenticarsi un po' di ehm, del presente e comunque soprattutto delle persone che ti circondano, no?
Ehm. Esatto, s ehm, telefonini diciamo, ma anche le cuffie, perché tutti o ora con le cuffie senza filo, ehm, c sono perennemente con le cuffie nelle orecchie, per parlare al telefono, per ascoltare musica o un podcast, e e hai proprio la sensazione di di una barriera, ehm, mentale tra le persone che molte volte è anche più difficile, ehm, da oltrepassare rispetto a una barriera fisica.
Sì. <exhales> Certo. Chiaro, chiaro. E in questi momenti di solito tu come come ti comporti magari quando, comunque, appunto senti un po' questa solitudine, ehm, nei momenti appunto nei quali la gente che ti circonda comunque è la maggior parte è tutta, mhmm, per sé no, ehm, con i loro telefonini o con le cuffie?
Ma, ehm, devo dire innanzitutto che io sono una persona che, ehm, nella mia vita ha sempre amato viaggiare da solo. Ehm, quindi diciamo, ehm, uhm, un senso di solitudine però non mi crea un disagio particolare, perché, ehm, diciamo che sono allenato. Ehm, il il viaggio da solo ti allena co magari a questa cosa, però, ehm, ti allena anche una cosa: ehm, quando sei in giro da solo, viaggiando da solo, sei più portato a conoscere, quindi ad aprirti, a a rompere il ghiaccio.
Okay. No, certo. Okay. Sì. Alla curiosità, no.
Esatto, a rompere il ghiaccio. Quindi, ehm, magari ti faccio anche un uhm, un esempio banale: ehm, sai, magari sei su un mezzo, guardi qualcuno, ehm ehm, molta gente, ehm, schiva gli sguardi
Sì. Sì.
Ehm, io no. Cioè, ehm, nel senso ehm, cioè, non è che es
A te piace comunque interagire, anche se non si tratta di interazioni dirette a parole, ma anche uno sguardo o qualcosa cioè non uhm, appunto non soffri comunque di ansia sociale, che è è un fenomeno che purtroppo soprattutto magari nei giovani no, ehm, siccome loro comunque, ehm, sono cresciuti un po' e sono veramente attaccati ai social e ai telefoni, ehm, si ritrovano spesso di avere questa questa cosa.
Esatto. Eh. No. No, infatti io essendo cresciuto in una in un’era pre-social, diciamo che sono ho un vaccino quasi no, a q a queste cose, che però, come stavi dicendo tu, ehm, di queste persone, ehm, una via d’uscita comunque, ehm, abbastanza facile, ehm, c'è, perché magari ci sono diverse app, piattaforme per incontrarsi. Cioè, magari le stesse persone che, se le metti su un vagone della metro, non si parlerebbero neanche se gli punti una pistola, ehm, magari a alla sera si incontrano, ehm, tramite un classici app per appuntamenti, ehm, social che ci sono, e magari, ehm, si fanno delle chiacchierate, si trovano bene, scherzano. Ehm, è proprio un a un modo di di vivere è stato cambiato, ehm, in maniera netta da questo, ehm, mezzo tecnologico. Era proprio a cioè na proprio una linea di demarcazione, prima e dopo, cioè quasi come un prima di Cristo, dopo Cristo; cioè prima dello smartphone e dopo, perché, è
<chuckles> Certo. <chuckles> Certo. Sì. <chuckles> Sì, ha avuto un impatto veramente grande, che si può si può chiaramente definire così. <chuckles>
Sì, sì, infatti, cioè, ehm poi comunque, ehm, quello che influisce, ehm, sono anche è l’età delle persone. Cioè, io adesso ho una ho una certa età, quindi, ehm, non sono dentro alle abitudini, ai comportamenti dei nativi digitali.
Chiaro. Sì, chiaro.
Eh, esatto, quello è fa anche fa anche una grossa differenza, secondo me.
Capisco. Ma dimmi un po' invece per proprio prima parlavamo, ehm, di un esempio, uhm, se di una persona magari che è nuova e si trasferisce in una città grande per lavoro o per studio comunque, e non conosce nessuno, non conosce nemmeno i posti, persone, nulla. Secondo te, uhm, come dovrebbe comunque comportarsi quella persona per magari, uhm, arrivare a conoscere delle persone, a integrarsi e a superare comunque la solitudine?
Beh io, ehm, da quel punto di vista, ehm, della mia esperienza è una regola è camminare, quindi fare un po' il perlustratore cioè o come sai, ehm, come il i esatto mari il il cane che gira gli angoli e annusa un po' dappertutto, anche tu devi devi annusare un po' la la situazione, quindi, ehm, sai, ehm, guardarti un po' in giro, ehm, anche tra le vetrine di un locale o di un negozio o, ehm, soprattutto i locali, perché magari i negozi adesso con i centri commerciali, ehm, sono un po', diciamo, spariti, però comunque devi devi aprire gli occhi e e e guardare fare dei punti di farti dei punti di riferimento, ehm, anche magari prenderti i tuoi tempi magari una se c'è una panetteria che ti piace qualcosa, ehm, anche scambiare due chiacchiere col negoziante, ehm, a panettiera quelle cose lì, no, cioè ti fa cioè devi un po' calarti nella parte no, diciamo ehm, per, ehm
Okay. L'esploratore. <chuckles> Certo. Sì. Sì. Certo.
per diciamo adattarti alla alla vita cittadina.
Alla nuova vita, certo.
Esatto, sì, ehm, ma anche io per esempio ti faccio una un piccolo esempio che ho fatto un corso, ehm, qualche mese fa di fotografia e e diciamo prendevo la metro e mi recavo in una zona della città dove non conoscevo nessuno, però, ehm
Sì. Ah, che bello.
ho visto c'era un parchetto, ehm, e poi c'era una una gelateria che si chiamava Fiabe di gelato
Okay.
ehm, no so come il corso cominciava verso le le 2 del pomeriggio, ehm, ho detto ho preso l'abitudine di fermarmi lì e mi piaceva il nome no, Fiabe di gelato e
Mh. Sì, di solito prima o dopo il corso? Okay.
Prima e mi prendevo magari una piccolo, magari un biscottino o una o un uno snack o una o una brioche e un e un ca e un caffè, però lì, nel senso, mi sono entrato in confidenza con i 2 commessi. C'era ehm, c'era una ragazza, Ilaria no, quindi sai cominci il primo giorno poi racconti 2 robe, dici 2 cose, ehm
Sì. Chiaro. Sì poi quando diventa un'abitudine già, uhm, ci si conosce meglio, no?
Esatto i sapevo che il corso durava 1 mese quindi poi cioè non ci sono più andato quindi non non l'ho più rivista, però comunque, ehm, sai la il sorriso, la chiacchierata ci cioè devi seminare un po' anche tu, cioè non è che puoi aspettarti che tutti ti vengono lì, ehm, a di' "Ue, ciao ben arrivato." No, ehm, cioè nel senso, ehm, ehm
Certo. Piova dal cielo appunto, ok <laughs> Chiaro. Quindi praticamente, uhm, e o l'importanza, ehm, d'essere curioso, esploratore e anche aperto a iniziare comunque, uhm, conversazioni o appunto interazioni.
Sì ecco esatto, poi soprattutto in in città ti capita anche di ovviamente, di avere a che fare con persone che vengono da altre culture, altre religioni, ehm, e questa cosa poi, ovviamente, per me, è più è più facile perché avendo girato da solo, ehm, in zone magari tipo l'Africa, il Medio Oriente, quelle cose lì, ehm, mi rendo ehm, sì ma mi rendo conto che m ehm, molto probabilmente l loro non sono così come, ehm, ehm, le apparenze possono oppure magari come sentiamo in in televisione, ehm, perché una di una cosa, ehm, io sono sicu che le percezioni vincono sulla realtà
Sì. Sei molto più abituato. Beh chiaro. Okay, interessante.
ehm, se tu se tu percepisci qualcosa, ehm, in un modo, ehm, per te
Poi autom automaticamente si trasforma nella realtà.
Esatto per te è quello. E anche se nella realtà non è vero. Cioè ti faccio magari anche un esempio un po' commerciale, nel senso se uno pensa alla a una bevanda energetica, pensa alla Red Bull, diciamo, ehm esatto, però se tu leggi l'etichetta
Oka Sì, dimmi. Sì.
la Coca-Cola è più energetica della Red Bull.
Okay, sì, capisco.
Esatto, e cioè però non puoi vendere, ehm, la Red Bull ai bambini, uhm, e quindi diciamo questa è cioè bevanda per i bambini è Coca-Cola, bevanda energetica è la Red Bull, però se leggi l'etichetta, ehm, uno dovrebbe bere Coca-Cola per dopo lo sport cioè, okay?
Chiaro. Certo. <chuckles> Certo molto molto chiaro. Uhm, inv invece però pe mi stavi parlando appunto che, uhm, tu avevi iniziato da poco questo questo corso di fotografia. Uhm, quindi, uhm, ti sei spinto no, a in in un mondo nuovo, quindi o in un mondo nuovo questa tua passione ti ha aiutato a anche magari conoscere persone nuove, in quel caso.
Sì. Sì. Sì, esatto, ehm, ho conosciuto delle persone nuove quindi, ehm, eravamo un gruppo di 5 o 6 ehm, con un fotografo bravissimo, quindi è stato anche una cosa coinvolgente un po' come perché comunque giravamo la città a piedi, ehm, e
Okay. Ah, che bello! Quindi esploravate insieme.
Esatto e il e il mondo della fotografia è è molto affascinante, ehm, perché comunque, ehm, ti permette, diciamo, ehm, di vedere le cose da un altro punto di vista, ehm, cioè la fotografia ehm, il 70% della fotografia nasce prima che fai la foto, perché ti devi creare un'idea di quello che vuoi fare non, ehm esatto, cosa che abbiamo perso con anche questo con i i telefoni, perché comunque c'è una bulimia fotografica che è impressionante.
Sì. Certo. <chuckles> Chiaro, chiaro. Sì un po' diciamo la fotografia sarebbe, uhm, l'osservazione e l'intenzione, poi trasformata in uno scatto.
Esatto, è è qualcosa che tu crei prima.
Capisco. Certo. Sì, quindi in questo caso anche questa nuova passione uhm, comunque iniziare a frequentare non so, uhm, hobby, persone che hanno lo stesso hobby, uhm, e passioni ti possono comunque, uhm, condurre a conoscere nuove persone, a superare la solitudine.
Sì. Assolutamente, soprattutto per chi ha ehm, per chi ha magari qualche difficoltà non io, ehm, diciamo è una è una buona scappatoia per cercare di di legare, sai, se hai una passione per gli scacchi o per qualcosa, comunque, cerchi un gruppo anche su un gru cioè un gruppo Facebook lo trovi, entri e poi ti conosci, perché i social comunque tolgono le anche la barriera in questo caso.
Certo. Esatto. Esatto. Sì. Esatto. Allora, mi è molto chiaro io ti ringrazio veramente tanto per, comunque, questa mhmm, questi consigli e questa tua esperienza, uhm, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
Piacere anche per me e buona giornata.